อ๋อ แปลว่ามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยว อย่างธรรมชาติเนี่ยเยอะมาก
ใช่ค่ะ เยอะมาก เหมือน 2 เดือนก่อน ก็ สถิติ ก็คือมีคนมาเที่ยวเมืองกาญเป็น อ่า จังหวัดลำดับที่ 3 นะคะ ที่คนมาเยอะอะค่ะ
ครับ โอ้ ของประเทศเลยใช่ไหม? โอ้โฮ ครับ เอ่อ ครับ
ใช่ค่ะ ดีมาก ค่ะ เขาก็แบบ ขึ้นข้างบนหมดเลยค่ะ
อ๋อ แสดงว่าคน คนมาเที่ยวเยอะ แต่ว่ามันก็มีปัจจัยด้านลบ ก็เรื่องของอุบัติเหตุด้วยเนาะ
เยอะ ค่ะ ใช่ค่ะ อุบัติเหตุเยอะมากค่ะ ยิ่งฝนตกนี่ ก็คืออุบัติเหตุเยอะเลยค่ะ
ถ้า ถ้าเป็นในเวลากลางคืนเนี่ยครับ คือถ้ามีการสัญจรบนท้องถนนเนี่ย คือมันมองเห็น เอ่อ วิสัยทัศน์ในการมอง ใช่ไหมครับ?
ค่อนข้างแบบ น้อยค่ะ เห็นได้แบบ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ดีอะค่ะ ใช่ค่ะ แล้วพอมันเกิดอุบัติเหตุสัก สักคันหนึ่งอะค่ะ มันจะไล่กันมาแบบรัวแบบ 3 คันชนท้ายกันต่อเนื่องประมาณนี้อะค่ะ
อ๋อ ครับ อืม